Hum, hum, e acho que até, né, pensando nessa nova gestora, ela também estava nesse conflito entre continuar e desistir, né, porque ela viu os resultados, viu que não foi bom, mas ficou talvez pensando, nossa fui eu que quis, deixa eu insistir, para até dar certo, né. <laughs>
Uhum. Hum. É, na verdade era uma gestão para você ter uma ideia era um grupo, um grupo que eles tinham va eles tinham 32 escolas no estado inteiro. Então eles compravam escola, então assim, aí o que aconteceu? Eu quis provar para eles, que o que eles estavam fazendo não dava resultado, não consegui, é quer dizer não eu consegui mostrar, mas eles não mudaram, não consegui o que eu queria, né, que eu falava assim: "Olha, eu fazendo isso certeza no final do ano eles vão voltar atrás, e vão, ver que o modelo anterior era o que funcionava".
Uau, oh. Ok. Aham, aham.
Mas, ah, eu vi que não, aí então eu eu meio que foi um balde de água fria, aí eu comecei a, não, então eu vou, mas eu vou tentar então, porque eu estava com esse pensamento então eu, é deve ser comigo então eu vou, eu vou ser mais, eh, mais aberta, né, e vou ver se, vou fazer tudo o que eu puder fazer, vou e vou ver que que o resultado que vai ter no final do ano. E de fato, e e foi um ano para mim desastroso e assim, não, foi esse ano porque aí foi quando eu mudei de ideia talvez o ano que vem que eu já estou, né, eh, fazendo, já estou nesse ritmo, é, já estou acostumada, vai dar certo, de novo não. E aí foi isso então só a ladeira abaixo mesmo.
Aham. Flexível. Hã. Aham, acostumada. Hã. <laughs> Entendo, é, e e aí me conta uma coisa né, é, eu imagino que nessa situação, assim, como você mesmo colocou no começo, que teve, você pondera todas as coisas antes de tomar a decisão. O fator emocional ele tinha um peso grande nessas decisões assim se, eh, na balança?
Uhum. Sim. Uhum, tinha, porque eu cheguei num ponto que eu eu isso antes de eu de eu conversar com a com a gestão e falar que eu ia sair, eu acordava cedo e falava assim ai não acredito que eu, eu acordava eu acordava cedo eu abria o meu computador e vi ali meu plane meu planejamento de aula que não era nem feito por mim, né. Falava assim: "Ai não acredito que eu vou ter que falar disso, disso e fazer isso, não, ai nossa", sabe aquela sensação tipo, ai meu Deus por que que eu tenho que trabalhar? E às vezes dá vontade de ligar e falar que você está doente, arrumar um atestado médico, sabe? Então, aí foi quando eu falei não, vou conversar, vou ser aberta, vou explicar e vou sair.
Aham. Aham. Hum. Aham. Aham, sim. Sim, sim, e e assim para mim você ainda aguentou bastante, né, você tentou bastante ainda a metodologia deles, até até você chegar ao ponto de falar: "É realmente para mim não faz sentido" e conseguir tomar essa decisão, né.
É, é. É.